Montagna, ehm, con i miei animali, quindi con i miei cani e i miei gatti, anche questa roba qui loro la reputano una cosa fuori dal dal mondo. Piuttosto che la scelta che ho preso di lasciare il posto fisso che avevo per per fare questa vita o anche commenti sull'aspetto fisico. Quindi io magari sono una persona un po' creativa, non so quindi non so, mi piace cambiare taglio, portare i capelli colorati, ehm, vestirmi come mi pare, quindi non sto lì magari non indosso il tacco, non indosso il vestito, non sono molto femminile ecco diciamo, ehm per per il lo per la loro idea ecco, sempre di femminilità molto antica. <chuckles> Ehm, e quindi tutti tutte queste cose qui, queste che io reputo mie caratteristiche, non, uhm, cioè loro non le trattano da da tali, quindi da caratteristiche, ma le trattano come uhm, come difetti.
Mh-mh. Okay. Certo. Okay. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo allora, ehm, e immagino sia una situazione
Cioè, quindi i i commenti che ne seguono sono commenti offensi
Certo, immagino sia è una situazione molto stressante perché comunque se sono poi sono quelle cose che non puoi schivare, cioè non è che puoi dire: "No, non vado" puoi non andare, ci devi anda' per forza. Ehm, quindi ti dico, ehm, è una situazione molto delicata, che quindi, ehm, ti ti vorrei esprimere un po' di miei consigli, ma ovviamente vorrei proprio trattare delicatamente la cosa perché, mhmm, capisco che, uhm, l'ansia, ehm, possa essere veramente brutta, soprattutto quando la si deve gestire in un gruppo di persone. Ehm, perché comunque ti senti solo e hai di fronte magari un plotone no, quindi ehm, esatto. Ehm, hai mai provato a parlare solo con una persona? Cioè nel senso, ehm, non so, mhmm, un un parente con cui vai d'accordo, no, ti stendi di fianco a lui, parli solo con lui e diciamo in un certo senso tagli fuori gli altri per un momento in modo da, magari, avere almeno un inizio di di pranzo, un no, quando entri in casa un momento di, ehm, tranquillità in cui ti puoi sentire veramente a tuo agio?
Mh. Sì. Eh. <clicks tongue> Eh. E perché quello è è quello il il il punto cioè, è quel